Olha, tem vários que eu não não eu acho que eu não conseguiria viver sem, mas o principal seria realmente o o WhatsApp, né? <laughs> É, eu acho que é é engraçado que a gen a gente brasileiro, a gente fala, né, que a gente vive por por, eh, por WhatsApp, que que a gente tem que se comunicar por WhatsApp, que que o WhatsApp é o primeiro primeiro primeiro aplicativo que a gente coloca no celular, quando a gente pega o celular, é o WhatsApp. Mas e o o o primeiro seria o WhatsApp <chuckles> mesmo. <laughs> Hum. Eu estou morando no nos Estados Unidos.
É mesmo? Aham. Aham. Tá. Tá, e vo mas onde você mora? Olha, que engraçado, e aí eles usam o o, ah, WhatsApp onde você mora?
Então. É. Hum. Aham. Então, eles, eh, é engra é engraçado, eles não usam. Eles preferem o Messenger normal do do do celular. Então, é aquele Messenger é, SMS exatamente! Eles preferem esse do que o WhatsApp, né, que o WhatsApp. Eu acho, na minha opinião, mais acessível, mais, eh, vivo, mais fácil de conduzir do que o Messenger normal. Não, eu não não gosto muito do Messenger normal, do do celular. <laughs>
Uhum. É, mensagem O SMS, né, mensagem de texto, tá. Uhum. Está, aham. E e como que você faz? Você tem quem está no seu grupo de WhatsApp? São os seus amigos americanos, são as suas são as pessoas brasileiras?
Hã. Uhum. <laughs> Então, eh, é família, é realmente amigo também. Eh, eu já tentei convencer alguns amigos americanos a usar o WhatsApp, só que não deu muito certo, <chuckles> não deu muito certo, eles não gostaram muito. Eles gostam, eh, mais não, eles gostam do messenger mesmo, mas eu tenho amigos da Ucrânia que que eu descobri que eles usam mais o Telegram do que o o o WhatsApp, ou o normal. Acho isso estranho, mas, eh <laughs>
Como é? Hum. Não deu certo. Aham. Aham. Está. Tá. Olha! O WhatsApp. Olha. Que que você acha que é uma coisa meio que cultural, assim? Por exemplo, o brasileiro gosta, se adaptou bem com o WhatsApp, o americano já prefere o o me o SMS, né, mensagem de texto normal. E, por exemplo, outros lugares podem gostar do Telegram, ou você acha que tem outra coisa por trás, que ele, por exemplo, para quem usa o Telegram, tem alguma, eh, coisa por trás do que do que é diferente de usar, por exemplo, o WhatsApp?
Hum. Uhum. Aham. Hum. Uhum.